Nah setelah aku ngasih unjuk ke mama tuh, eee, terus aku bilang kan ke mama, "Jadi aku pengen ngambilnya ini ini ini," gitu, "Keputusanku ini ini ini," mamaku mamaku sih, "iya iya" aja waktu itu, cuma aku tahu mamaku tuh di situ masih merasa berat hati gitu. Nah sampai sampai akhirnya tuh mungkin karena dia masih merasa berat hati ya, sampai akhirnya dia nyuruh aku ikut, eee, ujian STAN, waktu itu.
Oke. Waduh, terus terus? <chuckles>
Iya ikut ujian STAN, cuma ya, eee, tetep namanya aku nggak mau mengecewakan orang tua gitu, aku nggak mau bikin mamaku, eee, bersedih, jadi ya udahlah oke aku ikutin aja deh apa maunya gitu. Aku ikut ujian STAN, walau aku sendiri juga enggak apa ya, eee, aku sendiri tuh, eee, setengah hati dan aku juga enggak yakin akan lulus gitu.
Oke. Setengah hati ya. Ya ya ya oke. Terus da ujian STAN itu gimana tuh akhirnya?
Mhm. Nah aku ikut ke situ, aku dateng, mmm, aku ikutin ujiannya, dan ternyata hasilnya ya nggak lulus. <chuckles>
<chuckles> Sesuai prediksi. <laughs>
Hasilnya nggak lulus, sesuai prediksi aku, dan ya aku buktikan ke mamaku gitu, "Nih ternyata hasilnya nggak lulus Ma, jadi gimana nih, apa masih mau dipaksain untuk, eee, lanjut lagi ke jurusan IPS ini?" gitu. Sedangkan, eee, sedangkan enggak bisa kan, dipaksakan juga. Iya akhirnya nah akhirnya tadi kan SBMPTN itu aku milih tiga-tiganya jurusan scientist tuh dan alhamdulillah masuk di pilihan ke-2 aku, gitu.
Iya. <chuckles> Oke. Mhm. Terus terus? Mmm, ya ya. Ya. Yey selamat ya Kak! Keren banget deh. <chuckles>
<chuckles> Iya alhamdulillah. <chuckles>
Terus, eee, ini kan kalau tadi dari mama tuh yang, eee, agak agak menekan bukan menekan ya, apa ya, kayak sedikit berharap, sedikit banyak berharap kalau, eee, Kakak bisa masuk ke fakultas hukum sesuai cita-citanya beliau gitu. Nah kalau kalau dari bapak atau papa, nggak ada ekspektasi atau gimana Kak?
Mhm. Iya.

Oh iya, apa tuh yang bikin mama akhirnya kayak men-support banget gitu, yang dari tadi yang tadinya, eee, "Kamu sih coba, nggak dengerin mama!" gitu kan, s malah berbalik malah jadi support banget ya, apa tuh yang bikin beliau jadi seperti itu?
Heeh. Heeh. Mmm, mungkin ya kalau aku pribadi, mungkin aku ngeliatnya karena, mama tuh ngelihat capeknya aku kuliah, gitu. Kan dulu itu kan kuliah benar-benar kayak, eee, kita pergi pagi pulang sore, terus sampai rumah udah capek, gitu kan. Terus apalagi waktu skripsi itu, eee, skripsi itu, i skip e apa, skripsi aku itu kan, ngambil data ya, ngambil datanya di 2 tempat. Nah, jadi mungkin mama ngelihat itu kayak, eee, apa ya, tersadarkan kali ya. Jadi jadi kayak, "Oh ternyata, mmm, anak aku nih emang sungguh-sungguh," gitu, "emang minatnya di situ," gitu. <chuckles>
Oke. Ya. Sungguh-sungguh, heeh, benar. Jadi, mama akhirnya melihat kayak, "Oh berarti memang anakku sungguh-sungguh nih sama minatnya. Dan dia bertanggung jawab, dan berusaha sebaik mungkin di bidang yang dia pelajari." akhirnya udahlah kicep lah ya, akhirnya udah, "dukung aja anakku" gitu. <laughs>
Eh. Iya. <chuckles> Iya. Heeh, betul betul. <chuckles>
Berarti sekarang udah lulus Kak?
Mmm. Sekarang Alhamdulillah udah lulus. <chuckles>
Oke, setelah lulus ini masih ada pembahasan, "Coba dulu kamu" gitu-gitu, masih ada nggak Kak?

Oh ya ya ya i sejalan sih dengan akhirnya SMA-nya IPA terus, eee, pengennya kuliahnya juga di science gitu kan, tapi kalau boleh tahu nih Kak
Eee, iya. <chuckles> Mhm. Iya jadi sejalan.
kalau boleh tahu ini kenapa ya mama kok tiba-tiba pengen anaknya ada yang kuliah di hukum gitu? Apakah beliau juga background-nya di hukum atau gimana Kak?
Mhm. Oke dah kalau, eee, diceritain sebenarnya cukup sedih juga sih, makanya tuh, eee, jadi bikin aku tuh awalnya kayak bingung juga gitu. Jadi mama aku ini, heeh, jadi mama aku ini tuh dulunya kuliah di, eee, jurusan hukum. No hukum, heeh, hukum notaris waktu itu, mamaku ambilnya. Nah, mmm, cuma karena waktu itu mama itu menikah saat, eee, masih di bangku kuliah ya. Nah, eee, belum sampai kuliahnya selesai waktu itu, eee, kalau nggak salah udah di tahun akhir mama cerita tuh. Udah lagi di tahun akhir nah belum sampai kuliahnya itu selesai mama hamil anak pertama yang itu adalah aku.
Oke. Hmm, gimana tuh Kak? Oke terus? Oh gitu. Oh ya ya. Terus terus Kak akhirnya kuliahnya terhenti apa gimana tuh?
Gitu. Nah. Iya akhirnya karena mama hamil itu kan waktu itu mama mau nggak mau ambil cuti. Nah, eee, cuma, eee, aku waktu itu agak lupa, jadi entah kenapa gitu cutinya itu, nggak dianggap apa gimana gitu yang akhirnya tuh, mama harus ngulang jadi, pokoknya pokoknya pada akhirnya tuh mama nggak lanjut kuliah deh jadi nggak sampai, eee, mengakhiri ku heeh, enggak sampai lulus gitu kuliahnya itu. Jadi berhenti di tengah karena waktu itu hamil gitu. Nah makanya mama tuh kepengen, ada anaknya tuh yang, eee, kuliah di jurusan hukum nah waktu itu mama, menekankan ke aku gitu sebagai anak pertama, harapan mama.
Lulus? Oh, oke oke. Oh gitu. Ya ini sih kalau aku boleh menilai, berarti mungkin kayaknya lebih ke, mmm, apa ya, balas dendam atau apa ya istilahnya, <sniffs> Kayak ambisi yang belum selesai, heeh, meneruskan legasi mungkin mama mama dulu, eee, passionate di hukum tapi karena memang keadaan akhirnya beliau harus, eee, berhenti sedangkan ya cita-citanya belum tercapai aja sih sebenarnya makanya pengen, ada anaknya yang bisa mewujudkan cita-cita tersebut gitu tapi sayangnya Kakak tidak ke arah situ gitu ya?
Mhm. <laughs> Meneruskan legasi kali ya? Iya. <chuckles> Heeh. Iya.